Äh.
Also manchmal, da ist ja 'n Tag ja sehr voll und man will aber trotzdem noch irgendwie was für seinen Körper tun. Wie ist es denn bei dir? Wie oder was trainierst du, wenn du am Tag nur 20 Minuten Zeit dafür hast?
Tja, also erst mal musste ich erkennen, dass ich wirklich bisschen trainieren muss und nicht die ganze Zeit beim Schreibtisch sitze, ne? Äh, <sniffs> ich habe zum
Oh! <laughs> Hast du das selber erkannt oder wurde wurde das durch jemand anderen für dich erkannt?
Also, meine Smartwatch, die erinnert mich jetzt immer daran, ne? Äh, die fängt dann an zu brummen, weil ich etwas zu lange am Schreibtisch sitze und dann sagt sie: „Beweg dich, beweg dich, beweg dich", ne? Und <laughs> äh, aber wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe, ne? Äh, n das Schönste, was ich machen kann, äh, ich gehe habe ein Mini-Trampolin neben meinem Schreibtisch stehen, ja? Ja, und das ist richtig gut. Und zwar ist das ein Mini-Trampolin, äh, mit Gummiseilen aufgehängt. Also keine Schraubenfedern, sondern Gummiseile, ne?
Mhm. Mhm. <laughs> Ja. Ah, ach toll! Ja? Aha. Wie und die die Gummiseile, die sind dann an der Decke oder sind die in unter der unter der Springmatte sozusagen?
Ne. Äh, die Matte ist mit Gummiseilen in den Rahmen eingespannt, ja? Das musste dir so vorstellen, das sind so, ich glaube, 30 Gummiseile, die da diese Matte halten. Und diese Gummiseile lassen sich sogar verstellen, äh, sodass das also auch individuell jetzt auf mein Gewicht eingestellt ist
Ah! Jetzt jetzt verstehe ich. Mhm. Mhm. Ja. Hm. Ach so, man kann das dann quasi so härter und weicher stellen sozusagen damit. Ah, okay.
Richtig genau, ne? Und, äh, man sagt ja, wenn du 10 Minuten da drauf gehst, äh, dann ist das mehr als 'ne Stunde joggen, ne? Ja. Ist hochinteressant, genau, weil, äh, die gesamte Muskulatur wird dabei in Anspruch genommen. Äh, auch die Faszien, die werden beansprucht. Äh, man hat eine sehr aufrechte Haltung auf dem Trampolin, sonst fällst du ja runter, ne?
Mhm. Hm, ach interessant! Ja. Mhm. Mhm. Sonst fällt man runter. Und ge kurze Zwischenfrage: Hält man sich denn während des Springens fest oder hast du dann die Arme so in der Luft frei?
Ich habe die frei. Äh, ich weiß, dass es bei diesen Trampolinen auch Haltegriffe gibt. Äh, das kann jemand nehmen, der wirklich Gleichgewichtsprobleme hat. Äh, das ist bei mir glücklicherweise nicht der Fall.
Mhm. Ja. Mhm.
Ne?
Toll und dann machst du das 10 Minuten am Stück.
Ja, oder so, wie ich Lust habe. Äh, du merkst allein, wenn du schon auf dem Trampolin stehst und einfach nur leicht wippst, ja. Also so, dass du nicht springst, sondern einfach nur bisschen wippst, dann merkst du schon, wie nach einer Minute schon die t Atmung tiefer wird. Äh, du holst mit einmal sehr tief Luft. Äh, du merkst also wirklich, die Muskeln, die arbeiten jetzt alle mit, ne? Äh, das merkst du zum Beispiel auch daran, wenn jetzt jemand dich berühren würde von außen, während du aufm Trampolin wippst, dann würde der merken, dass die Muskeln dass die alle kontrahieren und sich wieder entspannen, ne?
Ja. Mhm. Ah, interessant, ok. Ja. Mhm. Ach, das ist ja sehr interessant und das heißt also dann auch, dass wahrscheinlich die Durchblutung sich in dem Moment dann ja auch steigert oder verbessert, ne? Mhm.
Ja. Genau. Also grade wenn du am Schreibtisch sitzt, ne, dann äh, dann ist das ja 'n bisschen problematisch auch mit den Beinen, ähnlich als wenn du jetzt im Flugzeug sitzt, Langstreckenflug, ne? Äh, da brauchen ja viele Leute 'n Kompressionsstrumpf, ne?
Mhm. Die Strümpfe, weil damit sich keine Thrombosen äh, entstehen, ja. Mhm.
Genau das, ne? Und, äh, ich genieße das sehr mit dem Trampolin, äh, denn das trägt doch sehr, sehr zum Wohlbefinden bei. Äh, grad wenn man das mal 'n paar Minuten macht, dann gehst du hinterher, äh, wieder entspannter an den Schreibtisch
Mhm. Mhm. Und und wi erkläre noch mal ganz kurz, wie fühlst du dich dann auch oder oder anders, noch mal gefragt: Während du springst, kommt man da ins Schwitzen? Beschleunigt sich der der der Herzschlag dabei?
Mhm. Äh, das ist das Schöne, man kommt nicht ins Schwitzen. Äh, es ist sehr, sehr entspannt. Äh, was erst mal in die Gänge kommt, ist die Atmung. Und man übersteigert sich auch jetzt nicht. Also jetzt wenn du jetzt so 'n Sprint machst und läufst, dann geht ja die Pumpe, ne? Das Herz schlägt dann sehr schnell. Äh, das kann dir da nicht passieren, ne?
Mhm. Mhm. Richtig. Also, es ist so ein Herz-Kreislauf schonendes Fitnesszubehör, <chuckles> mhm.
Ja. Äh, absolut. Also, auch wenn jemand jetzt rheumatisch ist, ja, äh, und, äh, man hat 'n bisschen Gelenkprobleme, äh es ist ja so, durch diesen permanenten Wechsel von Schwerelosigkeit und Kompression, äh, da reagieren auch die Gelenke drauf, ja, bis in die Finger hinein. Da findet sozusagen eine Versaftung in den Gelenken statt. Ja, so kann man's ausdrücken.
Ja. Aha. Ah, okay. <laughs> Die die die Flüssigkeit kommt wieder in in den Gang sozusagen.
Genauso ist das, ne?
Ja toll. Das klingt gut und, ähm, sag mal unabhängig jetzt von dem Trampolin, das finde ich erst mal so total löblich, dass du als, ähm, Schreibtischarbeitender, ähm, da dir diese Anscha ja Schreibtischtäter genau, diese Anschaffung gemacht hast. Das ist klasse. Ich ich denke das kö da können viele sich eine Scheibe von abschneiden, ne, die dann eher, äh, so ein bisschen zu faul sind in dem Raum was zu machen wo sie arbeiten. Ähm, aber ähm, jetzt abgesehen von dem Trampolinspringen machst du manchmal noch andere Sportarten?
Ja. Mhm. <laughs> Schreibtischtäter. <laughs> Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, also, äh, wenn ich nur ku wenig Zeit habe, da
Mhm. Genau, wenn wenig Zeit ist, mhm.
ja, äh, dann mache ich 'n kurzen Rundgang, äh, durch mein Viertel. Also, ich wohne in 'ner Stadt, aber ich habe nur 5 Minuten, um auf eine große Wiese zu kommen mit 'nem Fluss dahinter, ne? Äh.
Mhm. Ja. Ach, schön. Oh, das klingt gut.
Das ist sehr sehr schön. Und, äh, wenn ich das gemacht habe äh, es dauert 'n bisschen mehr als 20 Minuten. Aber, weißt du, so 'n kleiner Gang durch die Natur tut ja immer gut, ne?
Mhm. Auf jeden Fall jetzt grade, ähm, wenn die Jahreszeit es erlaubt und dann die Sonne noch scheint, dann tankt man ja gleichzeitig auch ein bisschen Vitamin D <laughs> und gute Laune.
Ja. Das ist richtig. Ja, es ist ja auch so, ähm es ist ja auch 'n Ort der Ruhe und der Stille. Äh, wenn ich da an dem Fluss stehe und ich sehe, jetzt grad im Herbst so, das Laub, was ins Wasser gefallen ist, was vorbeizieht, ne? Äh
Mhm. Mhm. Oh, es ist so klingt so richtig idyllisch, so nach, äh, ad Großsch oder Stadt, aber trotzdem ein bisschen Natur direkt um die Ecke. Das ist super schön.
Mhm. Ja, das ist es auch. Äh, man kommt dann irgendwie zur Ruhe. Äh, es ist zwar keine Meditation in dem Sinne, ne, aber wenn man das vor Augen hat und dann auch die Ruhe dabei, die Stille, das Wasser, was so vorbeizieht, ne? Äh, und darin dieses Laub, ah, also für mich ist das, äh, total entspannt, ne?
Mhm. Mhm. <laughs> Schön, das klingt supergut. Und, ähm, hast du auch mal ausprobiert, also entweder jetzt oder vielleicht auch vor einiger Zeit, ähm, Sportkurse zu besuchen in so Studios oder in Fitnesscentern?
Ja. Ja. Äh, ich bin heute Morgen grade dort gewesen.
Mhm. Ah, ach, das machst du auch noch. Magst du kurz erzählen, was du da machst du eher Kurse oder Gerätetraining, wenn du dort bist?
<chuckles> Also ich muss jetzt 'n kleinen Werbeblock Werbeblock einschalten.
<chuckles> Ja, gerne, kein Problem.
Und zwar ist dass das Kieser-Training.
Ah ja, mhm.
Ja, also Kieser ist jetzt keine, ich sage mal, despektierlich jetzt, 'ne Fitnessbude. Äh, habe ich früher auch mal gemacht. Sondern Kieser, äh, ist ein Krafttraining, ähm, ist mal entstanden dadurch, dass eben auch die Büromenschen so viele Rückenprobleme hatten. Und das hat darauf abgezielt, also, äh, den Körper so zu trainieren, dass die Leute keine Schmerzen mehr haben.
Mhm. Ja. Also, so Gesundheitssport im Fokus, d die Prävention und jetzt nicht die die Muckis aufzubauen sozusagen. Mhm.
Exakt so. Das heißt, das ist ja sehr ruhig. Ich habe da 14 Stationen, die ich abreiße. Äh, so 'ne Übung dauert nur 2 Minuten und die geht
Mhm. Ja. Das sind dann Geräte an diesen Stationen oder? Ah ja, mhm, mhm.
Korrekt, ja, das sind Geräte. Und zwar der gesamte Körper, ne? Also es geht mit den Füßen los bis hin zum Kopf. Also ich trainiere jeden Muskel dort, ähm, brauche ungefähr 1,5 Stunden. Und
Mhm. Mhm. Oh, ja das ist lange aber, mhm.
ja, ich genieße das sehr, es gibt keine Musik, ne? Äh, es gibt, äh, auch kein Posing in dem Sinne, ja, äh.
Mhm. <laughs> Ja, wahrscheinlich ist die Klientel auch eine andere als jetzt so in klassischen Fitnessketten oder Low-Budget Low-Budget Fitnessketten in Deutschland, wie jetzt, ähm, <clicks tongue> wie heißen sie denn alle von McFit, Fitnesspolizei und wie sie alle heißen? Das sind wahrscheinlich andere Menschen dort bei Kieser, oder?
<laughs> Ja. Genau. Ja. Also vormittags trifft sich da also d die Rentner, kann man sagen, ne? Äh, ist interessant. Ich sehe da Leute, die sind 80 und mehr. Äh, und, äh, ich habe auch schon Leute mit 'nem Rollator reinkommen sehen. <chuckles> Heute war wieder 'n Blinder da, der wurde da durchgeführt, äh. Und mittags kommen dann eher so die Leute, die auch in der Firma sind arbeiten, die kommen mal eben schnell rein und trainieren. Und abends dann, das ist ja bis 22:00 auf, da kommen auch jüngere Leute und machen sich da fit. Äh, aber das Schöne ist eben, dass alle Altersgruppen da sind, ne?
Mhm, ja. Oh, mhm. Nein. <laughs> Aha, ja. Mhm. Mhm. Ja das klingt wirklich nach 'nem ganz tollen Konzept. Und wie ist das, sind diese Geräte die da verwendet werden, ähneln die denn den Geräten in so 'nem klassischen Fitnesscenter oder sind das noch mal so spezielle Geräte? Weißt du das?
Ja. Die sind völlig anders, ja. Äh, die sind auch, äh, speziell für Kieser entwickelt worden. Das heißt, der Herr Kieser, äh, der hat damit angefangen, dass er selbst Geräte entwickelt hat, ne?
Mhm. Mhm. Ah so so ähnlich wie der ähm, äh, der Erfinder von Pilates. Der hat doch auch, ähm, Geräte entwickelt um das zu unterstützen glaube ich. Mhm.
Ja, mhm. Genau, ne? Ich bin jetzt seit, ja, über 2,5 Jahren dabei.
Ja, toll.
Und, äh, ich schaffe das auch immer, mehr als achtzigmal hinzugehen. Schaffe ich jetzt grad wieder, äh im Jahr. Äh, und das Schöne ist, meine Krankenkasse fördert das.
Mhm. Mhm. Toll. Ach, das ist ja praktisch. Dann bekommst du ein ein d 'n finanziellen Zuschuss zu den Gebühren.
Mhm, ja. Ja, und zwar bekomme ich die Hälfte meiner gesamten Beiträge zurück, ja?
Oh. Das ist ja und das ist, äh, weil du so oft hingehst? Also die gucken dann ah, verstehe. Super.
Richtig. Ja, ja. Also die sagen: „Wenn du mehr als fünfzigmal im Jahr hingehst, dann kriegst du 25 % zurück. Und wenn du mehr als 80 gehst, dann kriegst du 50 % der Beiträge zurück.
Mhm. Ach das ist ja 'ne tolle Motivation auch zusätzlich ne? Ja schön.
Absolut. Absolut, ne? Äh, da geht man da gern mal hin. Äh, und ich habe sofort gemerkt also ich habe das nach 2, 3 Monaten gemerkt, dass ich überhaupt gar keine Schmerzen habe, äh, in meinem Körper. Also ich kann mich gut bewegen. Ähm, und ich habe 'n paar Operationen hinter mir mit Reha und allem Tüddelkram. Und, äh, n das geht mir nach kurzer Zeit sehr viel besser. Ich bin wieder richtig fit, ne?
Toll. Mhm. Mhm. Mhm. Och, das klingt ja super. Da gratuliere ich dir. Also das ist irgendwie so 'n schöner, äh, Erfolg auf den man ja dann auch so so stolz sein kann, ne? Dass man also gleichzeitig, ähm, wieder mobilisiert wird und dann aber ja auch so langfristig ja Interesse dann auch richtig durch man hört auch so raus, dass du richtig Spaß dran hast und dass du das a dass du stolz auch auf dich bist dass du das machst. Das finde ich echt klasse.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, also, äh, man ist 'n bisschen stolz, wenn man das durchzieht und du merkst ja auch dann, dass du immer kräftiger wirst. Äh, es ist ja so, ab einem gewissen Alter, äh, nimmt die Muskulatur ja ab, ne? Ne, und was Kieser eben sagt, also: „Du musst Muskulatur erhalten und kannst auch im Alter noch aufbauen“, ne? Das ist die beste Gesundheitsprävention, die man vornehmen kann, ne?
Mhm. Ja, mhm, das stimmt, ja. Ganz toll. Also du hast da wirklich so ganz tolle Infos jetzt, äh, zu gegeben. Was würdest du den Menschen denn raten, die, ja, aktuell vielleicht erst so in ihren, ich sage mal, 30ern sind und so sehr faul sind und denken so: „Och, warum soll ich denn irgendwie jetzt hier Training machen? Warum soll ich mir 'n Trampolin kaufen? Warum soll ich an Fluss gehen?“ Wird da so hast du irgendwas Motivierendes für diese Menschen, ähm, im Hinblick auf die Bewegung und die Wichtigkeit von Bewegung?
Ja. <laughs> <chuckles> Ja. <chuckles> <chuckles> Ja, also d ich ich würde nicht warten, bis die Schmerzen einsetzen, ne? <chuckles> Bis es denn so weit ist.
Oh, okay. <laughs> Meinst du denn meinst du denn die Schmerzen kommen bei den Leuten, die nichts machen in ihren 30ern?
Ja, wenn Sie das nicht verpennen, ja. Also, äh, äh, die früh sch die sterben ja möglicherweise auch früher, sage ich mal. Aber nein, äh, also ich bin der Meinung, man muss den Körper trainieren und fit halten. Das muss jetzt ja nicht gleich Zehnkampf sch sein. Ähm, aber jeder kann da was tun. Ähm, und das gilt nicht nur für 'n Körper, das gilt auch für den Kopf, ne? Also hier ne? Ja, also jeder, der aufhört, neugierig zu sein, nicht nach Abenteuern zu suchen, der nicht bereit ist, auch Neues wieder zu lernen, der altert schnell, ne?
Oh, okay. <chuckles> Mhm. Richtig, wichtiger Punkt, ja. Ja da ist auf jeden Fall was dranm auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal so als abschließende Frage: Wie oft in der Woche würdest du sagen ist so 'n guter Schnitt, ähm, dass man sich mal auch selbst wenn's nur 20 Minuten sind dass man sich mal so körperlich bewegt in welcher Richtung auch immer? Was würdest du sagen?
Ja. Also mit dem Trampolin, das mache ich so, weil ich sehr viel telefoniere und viele Gespräche habe. Und ich gehe dann so immer so alle 3, 4 Gespräche gehe ich drauf für 'n paar Minuten. Das tut mir dann sehr gut. Und zum Kieser-Training gehe ich zwei bis dreimal in der Woche.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ah, ja klasse. Super. Ja das ist echt 'n toller Schnitt. Also ganz ganz toll. Ich finde das super, wie wie motiviert und auch wie diszipliniert du da ja auch bist. Also ganz ganz toll. Ja es hat mich <laughs> Ja, das ist Hauptsache jetzt. <laughs> Es hat mich sehr gefreut, dass du uns da 'n Einblick gegeben hast und hat mich wirklich sehr interessiert was du, äh, mir da berichtet hast und, genau. Dann alles Gute für heute Abend.
Ja. Ja. War ich nicht immer. <laughs> <laughs> Dankeschön. Ja. Ja. Und ich danke für die schönen Fragen und dein Interesse.
<chuckles>